Что ты почувствовал, когда купил свое 1 жилье?
Но это было, кстати говоря, удивительное ощущение. Ну, наверное, больше всего вот в первое время это был какой-то вот шок. И я долго вот не мог осознать, что меня уже есть своё 1-е жилье, и это прям очень долго мне пришлось даже жить вот в этом жилье, вот в этой квартире очень долгое время перед тем, как я осознал всё-таки.
Мгм. Да, интересно, конечно, для большинства людей это всё Очень такой большой шаг в жизни, и, действительно, многие люди далеко не сразу понимают и ощущают себя, что это вот моё какое-то, ну, какие-то странные ощущения, да. Только со временем понимаешь, что, да, действительно, это мой дом, куда я готов возвращаться и рад. Скажи, а в каком во э? Мгм. Да, так и есть.
Мгм. Да. Да. Конечно. Н нужно привыкнуть ещё. Нужно вот еще привыкнуть к дому, да и ль многие люди ставят покупку дома, квартиры как, вот, цель на жизнь. Потому что, вот, чтобы купить это, нужно время и потратить деньги, которые, вот, достаточно сложно зарабатываются в основном.
Да, так и есть, и не все люди могут, в принципе, себе позволить собственное жильё в жизни. А скажи, сколько тебе было лет в тот момент, когда ты обзавёлся жильём?
Конечно. Мне было тогда 26 лет на тот момент. И я вот прям шёл долго к этому моменту, чтобы купить. Ну, как, если сравнивать с другими людьми, конечно, которые бывает по 10, 20, 30 лет идут, то я недолго в этой перспективе шёл. Но всё равно я уже заранее понял, что хочу своё жильё. Заранее начал копить, кредиты, конечно же. Э, и вот, э Прям хорошо подготов подошёл к этому моменту, чтобы купить своё жильё. Да и подобрал его как можно, вот, э, дальше, чтобы подешевле было. Посчитал, что лучше хоть какое-то жильё, даже если далеко от моего рабочего места.
Дак, это точно.